<chuckles> E, peki, mesela, eee, yatağın, i eee, yapmayı sevmiyorsun ya, eee, yastığın vs. kirlendiğini, örtünün kirlendiğini falan nasıl anlıyorsun? Veya 2 hafta da bir mi değiştiriyorsun?
He he. Eee, onu düzenli olarak değiştirmeye çalışıyorum aynen. Yani, eee, 2 haftada bir diyebiliriz, evet, hı hı. Bazısı her gün değiştiriyor ama.
E, Peki Peki, eee, her gün değiştirmek biraz, eee, fazlaymış gerçekten. Eee, peki, mesela, eee, bu yatak örtülerini yıkadığında, eee, onlar yıkanırken mesela: Of, bunları şimdi kim katlayacak. Diye bir stres oluşuyor mu sende?
Evet, hı hı. Eee, dediğim gibi çamaşırla ilgili hiçbir problemim yok, onu severek yapıyorum, yani. Hani, böyle, her gün makine açarım, gerçekten yıkarım, ondan sonra, eee, bir tek işte böyle o ı şeyi, eee, nevresimi geçirmeye çalışırken bayağı bir debeleniyorum gerçekten. Yani, böyle <chuckles> şey, Amerikan güreşçileri gibi, böyle, hâller oluyor gerçekten yatağın üstünde tepinim. 1 kişinin yapması zor, yani, çünkü, ben de böyle biraz minyon 1 insanım. E, eşimden de o konuda çok yardım alamıyorum. Bir o orası sıkıntılı oluyor ama onun dışında, eee, hiç problem yok o o kısımda.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. E, Böyle, o zaman tişört katlama veya gömlek ütülemede, falan, hiçbir sıkıntı yok onları ütüleyip çekmeceye hı hı.
Yani, ütü yapmıyorum genelde. Katlamıyor yani, katlamak da şöyle, yani, hani, eee, böyle işte ne bileyim 2´ye, eee, ııı, şey ayırıyorum. Ondan sonra işte renkleri bir tarafa ayırıp, eee, böyle işte, el çabukluğuyla hemen böyle, biraz daha ufaltıyorum. Eee, hani, öyle düzenli bir katlamam falan yok, yani.
Hı hı. Hımm, yani, çekmeceden, hani, parçası gözükmüyorsa senin için tamam mı oluyor? Hani, çekmece koyuyorsun da.
Hı hı. Tabii, tabii, tabii. Yani, çekmeceye böyle, eee, tepiştirdiğim sürece, hani, renklerini ayırıp tamamdır. Problem yok.
<chuckles> <chuckles> Peki, böyle, eee, hiç üşengeçliğin yüzünden, hani, mesela diyelim ki mutfakta biraz fazla, eee, kirli şeyleri bıraktın, hani, eee, bulaşıkları. Eee, hiç böyle böceklenme yaşadın mı o yazlıktaki ev kendi evinde yani?
Amm, ya, böceklenme hiç olmadı. O zaman gerçekten aşırı rahatsız olurdum, yani, ama, ııı, ya, bizim sürekli tezgâhımız doludur. Yani, bir akşam, eee, önce öncesinden o akşam yemeğinden kalan, eee, tabaklar falan. Ya, bir türlü şeyi başaramadık, yani, anında hemen yerleştiri başaramadık, hâlâ üzerinde çalışıyoruz. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. <chuckles> E, sence peki, eee, gerçekten onu yapabilsen, hani, eee, bu birazcık böyle işini kolaylaştırır mı? Yoksa sonuçta harcadığın zaman aynı mı? Hani, ha, ertesi sabah onu koymuşsun bulaşık makinesine, o da 2 dakika sürüyor. Yemek yedikten sonra da 2 dakika sürüyor, hani, sonuçta harcanan zaman aynı olduğu için senin için, eee, etkiler mi?
İşte, zaten bence, o yüzden ben erteliyorum. Yani, ya, yarın yaparım, şu an yapmam bir şeyi değiştirmiyor, yani, diye düşündüğümden, ama bazısı gene aynı sebeple, psikolojik sebeplerle onu o an öyle görmek, hani e, ona şevk verdiği için onu temiz hâliyle gör görmek istediği, eee, için şey yapıyor, hemen yapıyor. Yani, bende o hemen durumu yok, yani, çok fazla, evet.
Hı hı. E, peki, eee, başka insanlar mesela, eee, senin dağınık, dağınık olduğunu düşünüp, eee, biraz böyle eleştirdiği zaman ne hissediyorsun?
Evet.

Ev işlerini ve mesaiyi nasıl dengeleyebiliyorsun? Iıı, pratik yöntemlerin var mı?
Aaa, dengeleyemiyorum aslında ya. <laughs> Dengeleyen insanlara da böyle öykünüyorum gerçekten. Eee, çünkü yani yoğun mesaisi olan insanlar için, böyle, ev işlerini de aynı zamanda yürütmek gerçekten çok zor olabiliyor. E, illaki bir tarafta, böyle, ipin ucu kaçıyor, ııı, hafta içi bir şey yapamıyorsun, hafta sonu bu sefer ev işlerini halletmeye çalışıyorsun, dinlenmeye vakit kalmıyor falan. Ya, en azından bende böyle oluyor.
<giggles> Hı hı. Hı hı. Peki, ııı, sana seçim şansı verseler ev işi yapmayı mı tercih edersin yoksa normal, ııı, iş yapıp hani ev işlerinin başkası tarafından yapılmasını mı tercih edersin?
A asla! Ya, ben gerçekten yani da hay dünya benim böyle ev işleri yaptığım bir yer değil ya, olmamalı yani, kesinlikle. Hatta bazen ev o kadar kirleniyor ki böyle diyorum ki "Ya, tek kullanımlık evler yok mu?" Yani bunun artık böyle şeyi yok yani, d e kullan at, geri dönüşü yok. Böyle gerçekten katlayıp atmak istiyorum evi yani. Hani onu çünkü temizlenemez bir noktaya gelebiliyor bazen. Eee, bir de maalesef benim bulunduğum ülke de Türkiye'deki gibi değil böyle hani temizlik gibi bir hizmeti kolay alamıyorsun, ııı, maalesef yok öyle bir şey. Hem çok pahalı, ııı, hem de hani bunu yapan çok fazla insan yok böyle hani temizliğe giden falan. Iıı, bilmiyorum herkes kendisi yapıyor ilginç bir şekilde.
Hı hı. <laughs> Kullan at. <chuckles> Hımm. O! Tabii pahalı olabilir. E, yani aslında talep yoksa, evet, öyle bir şey oluşmamış olabilir ama, ııı, belki hani şirketler değil de, ııı, ne bileyim böyle, ııı, kul bazen kulaktan dolma hani, ııı, birileri, ııı, mesela temizlikçi falan önerebiliyorlar ya hiç öyle bir şeyi denedin mi?
Evet. Ya, bir keresinde, evet, denk geldim öyle birine. Imm, yani "Sadece, işte, hani, 3 saatim var." dedi. <tsk> "Tamam." dedim, ben 3 saatte de bayağı bir şey yapılır herhâlde. Böyle, eee, geldi işte hani dedim ki, "yani mutfaktan başlayabilirsin. Ben de diğer tarafları yapayım bir taraftan." Iıı; daha böyle bulaşıkları dizdi makineye. Ondan sonra, işte, böyle bir tozunu aldı falan, 3 saat geçti. E, dedim yani <laughs> evin geri kalan %80'i 90'ı duruyor evin yani ve çok pahalıydı hani o 3 saat bile. Böyle, yaklaşık, hani, €100'ya yakın ödedik. O yüzden dedim ki, "Bu böyle sürdürülebilir bir şey değil. Gene ben kendim yapayım."
Tabii. <chuckles> Hımm.